Eu uso amare amareladinha, mas assim, é isso você o que isso que você falou está certo, assim. É eu preciso de luz, mas é porque acontece, eh, eu eu faço essas 6 horas direto, mas aí a part algum momento do meu dia, eu vou e e vou na rua e eu ando por 1 hora.
Uhum. Ah. Isso é importante. É muito importante.
Mas ao mesmo mas eu ando por 1 hora, porque eu vou fazer alguma c é tipo assim, eu estou sempre fazendo alguma coisa produtiva, sabe, eu estou indo para fazer meu exercício, enfim.
Uhum.
Você acha que isso é é justo, assim?
Sim, te ajuda bastante. Mas, eh, o que eu fico realmente mais preocupada é com esse período muito grande. É ótimo, você continue fazendo essa 1 hora, principalmente ao natural, porque é importante vitamina D, né, a luz do sol. É importante até para o para os seus ossos, né, para pele e tudo mais. Para visão também, é super importante a luz do sol. Eh, mas essa esse período que você está muito até sentada por muito tempo, né, faz mal à sua coluna, precisa dar uma uma alongada, né, precisa realmente levantar, sair daquela posição, até para você não desenvolver aquelas doenças LER, né, de de esforço repetitivo, né, não desenvolver uma tendinite, ah, algum problema de coluna.
Sim. Total. É. Ah, é. É, eu sinto que eu eu estou com é, eu tenho uma dorzinha na lombar, assim, eu eu ultimamente
Uhum. Claro, lógico, porque você fica muito tempo, né, de re já logo, logo, né, tudo que a gente faz, né, com o nosso corpo, chega uma hora que a conta chega, né. <laughs> Não tem muito não não tem segredo isso, né.
Hã. Certo. Exatamente.